Eh, eu tô passando por uma situação e eu queria um insight, um feedback, uma ajuda, sabe, porque, realmente, não sei o que fazer nessa situação. Hã. Eu
Certo. Me explique um pouco aqui sim, pra eu entender o que que tá passando com você.
Claro, claro. Bom, eu acabei de sair de um relacionamento de mais ou menos 1 ano e meio. Hã, eu sou uma pessoa muito ciumenta e o meu ex-companheiro também. Então já é de se imaginar que a nossa relação era um pouquinho tóxica.
Uhum.
Hã, ele me dava alguns motivos, porque ele era uma pessoa extremamente mentirosa e mulherengo. Hã, eu já peguei mensagens de outras mulheres no celular dele e tal. E outro dia eu estava no shopping e eu vi ele numa loja com, aparentemente, a nova namorada dele. E eles estavam numa joalheria e dava pra ver que ela estava provando alguns anéis.
Uhum. Hum.
E eu fiquei muito chateada, fui pro banheiro chorar, hã, porque nesse 1 ano e meio que a gente ficou junto, ele não me deu um anel. Entende?
Certo, entendi. Só pra entender um pouco mais, né, vamos lá. Eh, tem quanto tempo mesmo que vocês terminaram?
E <sighs> Uhum. A gente terminou faz mais ou menos 6 meses, por aí.
Certo. E nesses 6 meses vocês mantiveram comunicação ou vocês conseguiram, assim, não falar um com o outro, bloquear de tudo?
Uhum. Então, no começo a gente se bloqueou. Hã, mas eu não gosto de ter ninguém na minha lista de bloqueados do Instagram, nem do WhatsApp, então eu acabo deletando o número da pessoa e tirando ela dos bloqueados, porque eu não decoro o número de ninguém. Hã, mas a gente sempre acaba
Sabe, eh, voltando um para o outro, a gente sempre manda mensagem, às vezes eu, às vezes ele, por carência
Uhum.
sabe, eh, voltando um para o outro, a gente sempre manda mensagem, às vezes eu, às vezes ele, por carência, sabe. E
Entendi, entendi e mesmo ele com a outra pessoa, como você comentou agora, ainda rolou essa troca de mensagem?
Rolou. Sabe porque que eu fiquei chateada quando eu vi ele no shopping com a outra moça?
Diga.
Porque uma semana antes ele apareceu na minha casa, eh, assim, no meu horário de almoço, e a gente foi dar uma volta de carro, a gente acabou se beijando e eu perguntei: "Mas e aí, como que tá? Você tá solteiro? Você tá ficando com alguém? Como que é? Porque às vezes eu vejo foto de você com outras pessoas no Instagram, eu nunca sei se é namorada, se é ficante ou se você só tá fazendo pra me provocar", e ele falou: "Não, não, eu tô solteiro", mas aí 1 semana depois ele aparece no shopping com outra mulher numa joalheria vendo anel, sabe? Eu fiquei muito chateada.
Uhum. É, eu sei. É, eu acredito que deva ser muito duro pra você também, como você tá falando. Mesmo vocês, eh, você tendo muito ciúmes e tal, mas você gostava muito dele, né, tanto que isso tá te afetando bastante. Foram ah, um ano e meio, foi um tempo considerável de relacionamento, então, acho que inicialmente o ideal mesmo era reduzir assim a exposição, né, a gatilhos como esses de ficar vendo ele, trocando mensagem, mesmo sendo muito difícil, sabe, porque talvez, se a gente você parar pra pensar, se der certo com essa outra pessoa aí, aí ele vai seguir a vida dele, só quem vai sair perdendo é você. Então, ele vai estar meio que te usando, né, enquanto ele tá ali em baixa, às vezes, quando ele fica triste, ele vai até você. Então, ele é o seu ponto de conforto, até ele não ficar mais inconfortável, até encontrar alguém que vai preencher esse vazio nele e você vai acabar ficando sozinha e com raiva, com ciúmes ao ver esses momentos e só um vai sair prejudicado, que é você, sabe. Então, acho que inicialmente o melhor é evitar, bloquear mesmo, não falar e tentar, assim, até os lugares que ele convivia, não convive mais nos lugares pra não cruzar mesmo.
É muito. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sei. Uhum. Sei. Hum. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Uma das minhas amigas falou que uma tática que funcionou com ela foi sair das redes um pouco, sabe, d desativar as redes sociais, principalmente o Instagram, e ficar, sei lá, alguns meses sem usar as redes, porque eu diria que um dos meus grandes gatilhos são as redes sociais.
Uhum. Sim, com certeza.
Então, você ficar constantemente ali divulgando a sua vida e ficar vendo a vida dos outros, pra mim é um grande gatilho. E
É, foi um ótimo conselho esse que sua amiga lhe deu, porque querendo ou não, é, mesmo que você bloqueie ele, pode ser que talvez, eh, você veja uma foto com algum amigo dele que você acabou seguindo na época que vocês tavam num relacionamento, né, que às vezes, eh você as pessoas não param pra perceber isso, que quando você entra num relacionamento, você não se relaciona apenas com aquela pessoa, você passa a se relacionar com ela e toda a rede de amigos dela. Então, pode ser que mesmo você bloqueando, ali, esse momento, em algum momento, ali, perdido que você vai tá rodando nas redes, pode ver uma foto, assim, eh, dele com os amigos e nessa foto pode ter essa outra pessoa ou até uma outra, e aí, pode te ferir bastante, tá?
É, é, né? Aham. Uhum. Hum. É, é verdade. Sim, verdade. Hum, é mesmo, já aconteceu já.
Tá vendo? Uhum.
Uhum. Já aconteceu de eu estar, assim, rolando os stories, hã, das pessoas que eu sigo mesmo, e aí aparece o story de uma pessoa nada a ver, e aí eu vejo ele no fundo, sabe?
Sim. E aí, uma outra coisa que seria muito interessante, até que você começou a falar assim, né: "Ah, sua amiga falou pra bloquear". Eu acho que a rede de apoio também é muito importante nesse momento. Você tá sempre em contato com seus amigos, tentando interagir, não ficar sozinha. Por exemplo, os finais de semana ou os momentos que vocês costumavam fazer alguma coisa juntos, sabe? Não deixa de fazer algo porque aí vai dar margem pra você ficar pensando em como você gostaria de tá com ele ou como era bom aqueles momentos. Então, se você começar a preencher, por exemplo, ah, um final de semana que você sempre saia com ele, sai com alguma amiga, sai com algum familiar, assim, que você goste, que vai acabar, assim, preenchendo esse vazio, esse espaço, né, você vai acabar se distraindo e não ficar pensando tanto nisso também.
É muito frustrante. Hum. Uhum. Uhum. Sei. Hum, sei. Uhum. Hum. Hum. Ah, essa é uma ótima tática. E sabe outra coisa também? Eu quero voltar a me relacionar. Hã, eu prefiro muito mais namorar do que ser solteira. Eu eu acredito mesmo que eu sou uma moça pra casar, sabe, eu não namoro assim, pra passar o tempo. E eu quero muito me preparar, assim, pra um novo relacionamento, sabe? Só que eu eh, tem essa questão do ciúmes. Eh, eu sou muito ciumenta e eu não sei como consertar isso, sabe.
E eu acho que essa questão do ciúmes é muito conversa e transparência, sabe? Se você tiver com uma pessoa que te passa segurança, você vai perceber que seu ciúmes ele vai minimizando aos poucos. É muito difícil falar, né, que você não vai ter ciúmes, porque isso, pelo que eu tô vendo, faz parte da sua personalidade. Então isso você sempre vai ter. O que a gente consegue fazer, eh, você consegue fazer é minimizar ao ponto de você não prejudicar nem a si mesmo e nem ao seu relacionamento. E aí uma das coisas que você pode fazer quando você começar a se relacionar com outra pessoa, você ser sempre, assim, muito transparente, falar, assim, umas coisas que te incomoda, eh, algumas coisas que, assim, você não acha que seja correto. E aí você ser assim, jogar bem a verdade: "Ah, eu sou uma mulher que eu me considero uma mulher pra casar, eu sou uma mulher que eu gosto de tal tal estilo. Eh, que eu, tipo, eu tenho meus pensamentos, eu tenho minhas ideologias", você pode deixar isso muito claro no início do novo relacionamento e possa fazer com que essa outra pessoa que esteja do seu lado te compreenda, entenda como esse tipo de coisa te incomoda e até evitar algumas coisas que poderiam te fazer ciúmes, sabe? Por exemplo, curtir uma foto no Instagram de outra mulher. Então, se você deixar isso bem claro desde o início, que te incomoda, eu acredito que se ele gostar mesmo de você, possa ser que isso nunca aconteça após o relacionamento, assim, começar, sabe?
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, mas eu quero parar, sabe? Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Hum, sei. Uhum. Uhum. Hum. Sei. Nossa, isso que você falou é muito verdade. Eu preciso começar a trabalhar em mim mesma, sabe. Às vezes, eh, eu projeto meus ciúmes nas pessoas. Tudo bem que a pessoa que eu namorei, ela meio que me provocava e fazia as coisas que faz que fazia eu sentir ciúmes. Mas num geral, assim é, eu diria que se eu tivesse um relacionamento saudável, que é o grande sonho da minha vida, eu não seria uma pessoa ciumenta.
Com certeza, eu também acredito que você não vai ser uma pessoa ciumenta. Acho que isso foi muito questão do seu relacionamento antigo, né, o seu ex. Deu para perceber, até mesmo você falou que de certa forma era tóxico dos 2 lados, né, e isso se dá muito quando você tem 2 personalidades fortes se relacionando. Então, talvez no seu próximo parceiro, você possa encontrar um equilíbrio maior, que vai fazer com que até eu estava conversando com você agora, fazer uma minimização, assim, vai minimizar um pouco o seu ciúmes. Claro que às vezes sempre vai ter, assim, uma uma fadiga, né, um um detalhe, alguma coisa, assim, que você ainda vai se sentir um pouco desconfortável, mas eu acho que isso com a confiança, com o tempo, de pouco a pouco, você vai conquistando. E se chegar um ponto que você vê: "Nossa, tá realmente é um ponto que tá me prejudicando, tá prejudicando todos os meus relacionamentos", aí você pode procurar alguma ajuda profissional, de algum psicólogo, conversar um pouco mais para se abrir, para tentar ele vai fazer você refletir cada vez mais e você vai, assim, até usar algumas técnicas, assim, de respiração, né, sabe, pra você, assim, antes de você falar alguma coisa, você respira, pensa bem no que você vai falar, porque às vezes essas questões de ciúme geram muito consequências negativas, sabe. Vai dar tudo certo, com certeza.
Uhum. Uhum. Sim, sim. É verdade. Hum. É. Uhum. Sim. Claro. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, sei. Uhum. Ah, é é verdade sim sim. Eu vou testar todas essas técnicas que você me falou, porque eu estou cansada de ser uma pessoa ciumenta, eu não quero mais relacionamentos tóxicos para a minha vida, eu não quero mais ser essa pessoa, sabe. Eu sinto que no futuro, talvez eu vou estar preparada para ter um relacionamento saudável, que é uma coisa que eu almejo muito. E com a terapia que eu já faço, né, eu já estou, assim, tentando mudar a minha visão sobre os ciúmes. Hã, e realmente preparar o meu jardim para receber novos frutos e novas flores e novos polinizadores, porque é só isso que eu quero, eu quero um amor, sabe?
<chuckles> Com certeza, vai dar tudo certo Sim, com certeza, dá para ver, você é uma pessoa superespecial, determinada, com certeza vai dar muito certo, assim. Eu espero que você consiga isso, equilibrar um pouco esse ciúmes e dê certo, tá?
Uhum. Hum. Ai, perfeito, tô me sentindo muito melhor. Obrigada, viu?